Да, у меня есть, э, несколько семей, а, которые, м, н м, являются друзьями, м, семьи моей сестры. И вот из-за того, что, ну, они как бы друзья, да, и вот наша семья, э, дополнилась, так сказать, в их компанию, потому что, ну, семья моей сестры, м, как бы приглашают нас в в везде. И вот мы с этими людьми, м, больше всего вот, э, ближе всего так познакомились, чаще всего общаемся. С ними мне комфортнее всего, но я не могу сказать, что я прям, знаешь, вот чувствую себя, э, расслабленно, как со своими бы друзьями. Я всё равно в в в таком напряжении нахожусь. Для меня это, вот пережить такую встречу, такое мероприятие- это прям, знаешь, целое дело.
Да. Конечно, понимаю твои чувства по этому поводу. А, возможно, имеет смысл как-то попробовать, эм, найти ещё к э, каких-то людей, с которыми вас, например, связывали бы какие-то интересы, хобби. То есть можно попробовать, эм, поучаствовать в каких-то местных, э, мероприятиях, праздниках, а, или походить на какие-то курсы. Ну, я так понимаю, языковые курсы ты уже проходила, ну, может быть, что-то другое, что тебе нравится. Например, познакомиться с людьми, э, в каком-то, м, классе по танцам, если тебе это интересно, или, э, может быть, э, какие-то художественные курсы. И на самом деле, когда общение будет складываться достаточно легко на темы, которые интересны вам обоим, то это может вас очень сблизить друг с другом. И плюс очень часто всё-таки, а, люди считывают не тот язык, на котором они говорят, а энергетику. То есть если у человека приятная энергетика, то бывает, что язык абсолютно не помеха для того, чтобы чувствовать себя рядом с ним комфортно и душевно. Может быть, у тебя были даже такие люди, с которыми тебе вот так было приятно.
Мгм.